Und ja, es ist einfach unheimlich interessant gemacht. Also ich ich mag das unheimlich gerne, aber ich bin natürlich auch jemand, ich liebe Serien. Also das muss ich schon schon zugeben. Ähm, also f die ist mir jetzt natürlich schon noch etwas präsent, weil ich die gerade halt einfach noch mal gucke. Ähm, aber ich bin auch ein großer Fan, muss ich gestehen. Ich mag's gerne so 'n bisschen düster, The Walking Dead, also fand ich wirklich grandios. Ähm, also da bin ich schon Fan von und da bin ich auch jemand, der da wirklich auch gerne dranbleibt. Und, äh, dieses Binge-Watching, also ja, das, ähm ja das das mache ich schon, ich muss es zugeben. <chuckles>
Mhm. Ah, okay. Oh. Mhm. <chuckles> Ah okay. Da <chuckles> okay bei The Walking Dead ist aber jetzt das Problem, ne, das das es ja wirklich unglaublich viele Staffeln doch gibt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
9.
9, mit mit wie vielen Folgen, weißt du das?
Mhm. <chuckles> Boah, also ewig. Also ich bin auch erst dazugekommen also also unheimlich viele, aber ich will sage mal bestimmt 20
Ewig. <chuckles> Mhm.
15, also ich ich weiß es gar nicht. Also ich bin erst dazugekommen, ähm, als da schon die 5. Staffel oder so lief. Ich habe es auch nie im Fernsehen geguckt, sondern wirklich, äh, nur bei Netflix gestreamt. Aber ich weiß noch, als ich damit angefangen habe
Boah. Okay. Mhm. Mhm, ja.
also, ich konnte mich da echt nicht von losreißen. Es war war wirklich diese morbide Faszination, was mich da schon echt so 'n bisschen mitgenommen hat.
<chuckles> Okay, interessant und und w hast du dann wirklich so Tage damit verbracht diese Serie zu gucken oder sa sagtest du immer so irgendwie 4 Stunden oder sowas in der Art?
Mhm, Nächte. Mhm. Das waren grade eher so Nächte. Meine Nächte. Also es war dann wirklich wirklich ganz klassisch so abends, äh, wenn ich dann irgendwie Zeit hatte und dann auf einmal: „Oh, oh, verdammt, 2:00.“ <gasps> <chuckles> Um 6:00 ging der Wecker wieder. Also es waren waren waren paar kurze Nächte dabei.
Ah ah, okay verstehe. <chuckles> Mhm. <chuckles> Okay, interessant. Und was hat dich jetzt bei The Walking Dead so gecatcht? Ist es wirklich einfach dieses, wie wie Menschen dann wirklich in dieser Zombieapokalypse umgehen würden oder was hat dich daran so begeistert?